มันเป็นสิ่งพิเศษ เพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บ สำรับกับข้าวมันก็ถูกตั้งบนโต๊ะอะ ใช่ไหมคะ เรามีหน้าที่อย่างเดียว ก็คือต้อง หน้าที่ก็คือ อา โอเค ถึงเวลาแล้ว ก็ลงมาทานข้าว ใช่ไหมคะ ไปวิ่งเล่นที่ไหนก็เถอะ ถึงเวลาแล้วเด็ก ๆ ก็ต้องวิ่งเข้ามาทานข้าว แต่ว่าเราไม่ได้ เอ่อ ไม่ ไม่ได้มีความรู้สึกว่า อุ๊ย จริง ๆ แล้วการทำกับข้าวหลาย ๆ เมนู อย่างเงี้ย ใน ในทุก มื้อเย็น ใช่ไหมคะ มัน มันมีความ เอ่อ ยุ่งยาก ใช่ไหมคะ ทำให้เราเห็นคุณค่า แล้วก็เหมือน เอ่อ รู้สึกชื่นชม พอเรามองกลับไปแล้วรู้สึกชื่นชม เพราะว่ามันจริง แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าทำได้ง่าย ๆ ใช่ไหมคะ อืม
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ ก็จริง ๆ รู้สึก อ่า ยังรู้สึกตก เขาเรียกว่าไงดี ประทับใจคุณแม่ ไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เหมือนเวลาเราตอนเช้าเราต้องไปโรงเรียน แล้วก็ยังต้องตื่นเช้ามาเตรียมอาหารให้เรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็ เตรียมอาหารก็แบบ อยู่หน้าเตาร้อน ๆ ไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเราได้มาทำเอง อะไรเงี้ย เราก็เข้าใจว่าแบบ เออ มันได้กิน อาหารแบบทั้งฝีมือเขา ทั้งความตั้งใจเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ มัน มันก็เลยอาจจะเป็น ใช่ จะเป็นรสชาติที่ทำ ด้วยรัก อะไรอย่างงี้ ใช่ค่ะ
อืม ค่ะ อ้อ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ รสชาติ รสชาติถูกปาก ใช่ไหมคะ อือ ค่ะ รู้สึกว่าแบบว่า ทำด้วยความรักอะ ใช่ไหมคะ แล้วเวลาสมมุติว่า อย่างเวลาเราล้อมวงกัน อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ ทานอาหารด้วยกัน เราก็จะรู้สึกเลยว่า โอ้โฮ เหมือน เนาะ พี่น้องกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีก็จะ เอ่อ คุยเรื่อง คุย "วันนี้ไปทำอะไร? ที่โรงเรียนไปทำอะไร?" ใช่ไหมคะ อา ค่ะ แต่ว่าที่บ้านเนี่ย อ่า เมื่อก่อนเนี่ย ด้วยความที่ผู้ใหญ่เขาก็จะกลับมาบ้านเวลาไม่ตรงกันกับเรา เพราะว่าเราเป็นเด็ก เราก็จะได้ทานก่อน ใช่ไหมคะ เราก็จะได้ทานก่อน แล้วแน่นอนเราก็ไม่ไปตักน้ำพริก <chuckles> เราก็จะไปตักของทอดก่อน ใช่ไหมคะ ตักของทอด แต่ว่า คือเวลา อ จริง ๆ ที่เราตักมาแล้วเนี่ย บางครั้งอะเราก็ไม่ได้ ไม่ได้ ทานไม่หมดอะนะคะ ตอนเป็นเด็ก ๆ เรารู้สึกว่าเราทานไม่หมด แล้วมีความรู้สึกว่า เออ อ คือเรา ถึงเวลาต้องกิน ม เหมือนกับเป็นหน้าที่เลย แต่พอมาโตขึ้นน่ะมีความรู้สึกว่าอยากกลับไปทานอาหารแบบนั้นอีกจังเลย
ใช่ อือฮึ ค่ะ อืม อา ใช่ ค อืม อืม ค่ะ อืม อือ <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ อืม